Et ça va, tu avais pas des trop des gros sacs, des valises, heu?
Non parce que comme du coup je suis parti, heu, un peu presque sur un coup de tête, je suis parti léger. J'avais juste mon sac à dos, j'avais pas de valise ni rien, heureusement, vraiment 2 heures comme ça à à marcher en plus à marcher au pas de course, hein, parce que je c'étais pas pour me promener. Ouais, c'étais un peu claquant. Donc bon, voilà, j'arrive dans l'hôtel après, heu, après 2 heures 2 heures de marche, finalement
Ouais. Mmh. Ouais.
et heu, là, en fait, j'ai la chambre qu'il me donne, c'était une, heu, toute petite chambre. Bon, ça en soi, c'est pas très grave, mais c'est surtout qu'il y avait, heu, de longs escaliers très étroits, qui menaient à la chambre
Ouais.
et alors, je sais pas si c'est, heu, le le coup de stress que je m'étais fait avant ou d'être, heu, là dans une capitale, heu, tout seul en étant quand même assez jeune, hein. J'avais quoi j'avais, heu j'avais, heu, peut-être 20-26-27 ans, un truc comme ça
Mmh mh.
ou alors si c'est bah, les les escaliers comme ça très étroits et heu ça j'ai j'ai pas
Ça faisait quoi? Ça faisait une impression un peu film d'horreur, ou? <chuckles>
Heu, ouais, je je sais pas si j'ai fait une crise de claustrophobie, de panique ou autre, mais, heu ouais, ouais ouais. Donc heu, voilà, je suis retourné au à l'accueil, j'ai demandé une autre chambre, heureusement, ils en avaient une de disponible, heu et ils ont été compréhensifs. Le problème, c'est que cette autre chambre était, heu
Ah oui quand même. D'accord. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh.
côté côté rue, alors que la 1re qu'ils m'avaient donnée était côté cour, donc tranquille.
Ouais.
Donc la chambre, ça allait, elle était un peu plus spacieuse, il y avait pas des escaliers mortuaires pour y descendre, ça c'était cool, heu, ce qui était moins cool par contre, c'est que, hem je sais pas si tu es au courant, mais à Londres, les passages piétons, ils bipent quand ils passent au vert pour, heu, les personnes aveugles ou autres.
Mmh mh. Ouais, ouais, ouais, tout à fait, ouais.
Et voilà, donc il y avait un passage piéton sous ma fenêtre. Donc toute la nuit, heu, toutes les 2 minutes, il se mettait à faire ce bip comme ça que bah, forcément, heu, rendait fous.
Ah! Ouais et les et les fenêtres étaient pas du tout isolées, heu, donc le bruit Mmh.
Non, exactement. Donc autant quand il y avait les gens qui passaient dans la rue, bon tu les entendais, mais c'était moins gênant. C'est parce que c'était pas non plus récurrent mais <chuckles> ouais, le le passage piéton, il bipait vraiment toutes les 3 minutes.
Ouais.

Non, mais c'est sûr, parce qu'en plus, juste le temps de sortir de l'avion, heu, parfois, enfin, si l'avion, il a 10 minutes de retard, ça y est, tu es tu es grillé, hein, mmh.
Mmh. Ouais. Bah, là, ça va, il avait pas de retard, mais le temps que je comprenne où était le terminal, que je voie que pour aller à l'autre terminal, il y a carrément une navette, une espèce de train, heu, tubulaire, heu, et que, ouais, il y en a pour un bon gros 1/4 d'heure de train. Et ensuite, le temps de trouver l'autre terminal, bon, heu, je suis arrivé, heu, <blows air> peut-être, quoi, 1/2 heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure après l'heure, heu, de décollage de l'avion.
Ouais. Mmh mh. Mmh mh.
Donc, heu, voilà, heu, c'est là, la galère ultime.
Donc, tu étais resté coincé un peu plus longtemps à Londres que prévu, en fait?
Alors, finalement, c'est là que c'est rigolo, parce que, heu, j'ai eu de la chance dans mon malheur. C'est que l'avion, donc, il devait décoller de Londres pour, heu, aller en France, heu, il venait il venait d'ailleurs. Il s'était posé, en fait, il faisait une navette et il y avait quelqu'un, donc, qui descendait de l'avion à ce moment-là, qui, apparemment, heu, avait un peu bu, il avait oublié son sac dans la cabine et apparemment, il a fait demi-tour, donc, il a traversé tous les contrôles sécurité à contresens, ce qui fait qu'il a déclenché absolument toutes les alertes possibles et que, heu, l'avion a été immobilisé au sol pendant 3 heures. Donc, ce qui fait que, moi, je suis arrivé, heu, 1 heure de retard par rapport à l'heure du vol et j'ai quand même pu l'avoir, j'ai même dû attendre 2 heures dans l'aéroport. Mais ouais, voilà, donc, finalement, heu, j'ai j'ai eu de la chance dans mon malheur, mais, sinon, ouais, je serais resté coincé à Londres, heu, pendant, heu, bah, je sais pas, oh, plusieurs heures, je pense, voire même, heu, 1 journée de plus.
Ouais. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord. Mmh. Ouais. Incroyable! <laughs> Mmh mh.
Et ouais, sur le coup, c'était assez stressant, mais aujourd'hui quand je raconte ça, surtout avec la chute, que: «Bah, finalement, si! J'y suis arrivé à 1 heure de retard, mais j'ai pu l'avoir» heu, je trouve que c'est une anecdote assez amusante.
Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr, ouais. Bon, ben, ça a été quand même, heu, à chaque fois un sacré, heu, sacrée aventure à Londres, surtout, en fait. C'est là où il y a un espèce de de vortex, heu, de de malchance. De malchance, mais bon, qui est
Ouais, carrément. <chuckles> Oui. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a un peu un maelstrom chaotique chez moi, heu, pour Londres.
Ouais. <chuckles> Bon, beh, super écoute, merci beaucoup par, heu, pour cette conversation.